Merhaba.
Merhaba.
K şimdi yapay zekâ, artık o kadar çok, böyle, gelişti ki her şeyi de ona soruyoruz, değil mi? Her şeyi biliyor, yani, eskisi gibi böyle belli bir yıl aralığındaki o verileri sadece bize vermiyor. Şu an kendisi araştırıyor, hatta yeniden ortaya bir şeyler çıkarıyor, yaratıyor, değil mi? Yani, birçok şey yapıyor. Bir de şu sıralar şunu konuşuyorlar, yapay zekâ ileride bizim işimizi elimizden alacak diye. Sence böyle bir şey olacak mı?
<chuckles> Evet. Evet. I hı. Hı hı. Hıh. Kesinlikle. Imm, kesinlikle. <giggles>
<chuckles> Tabii. <chuckles> Evet.
Kesinlikle olacak. Şöyle, emm, ama, eee, biraz, ııı, zamanı var. Şöyle diyelim, ilk olarak bu yapay zekâyı kullanamayanlar muhtemelen elimine olacak.
Evet.